Мгм. А ты, это так, обходными путями, получается?
Да, что типа это мы, это не ты, или вообще это даже может быть я. Я нач я могу сказать даже, что если я вижу, что ещё чуть-чуть его просто накроет, я могу сказать, а, й я могу сказать, типа, я начинаю говорить эмоциями, а не мыслями и мозгом, поэтому мне нужно сейчас взять паузу. А
Мгм. Так. Ага, ага. То есть ты даже в какой-то момент готова на себя, да, принять вот эти вот эмоции и ответственность, чтобы не заводить, а, уже и так, э, ситуацию, которая на пике, уже в более жаркую, м и с э, когда уже будет возникать ссора. Мгм. То есть сейчас ты уже ага.
Да. Да. Да. <chuckles> Пока мы не достигли точки невозврата, где мы, просто, наговорили друг другу кучу ужасных каких-то вещей, за которые, потом, нам будет <chuckles> нужно извиняться.
Да. И стыдно будет.
И стыдно ещё, и просто жалко, что ты так своему родному, любимому человеку, э, наговорил то, что даже ты в то, что ты даже не веришь, но просто сказал, чтоб сделать неприятное и как-то выиграть спор, чтобы. Чтобы что?
Мгм. Да, ага. Ну да. То есть, получается, это уже такая такая критика, да, на эмоциях- вместо рассуждений.
Да. Именно та критика, которая не подвязана какими-то, а, аргументами, а вот просто, именно как прыскивание ядом в друг друга.
Мгм. Мгм мгм. То есть, э э, вместо того, чтобы уже, как бы, подготавливаться, как попросить прощения, с возрастом у тебя уже появилась практика, а, э, отходить от этих, э э предотвратить, да, эти ти сицу ситуации. Лучше, а а, не придумывать потом оправдания или прощение просить.
Да. Предотвратить. Именно так. Да. Да, не делать так, чтоб потом приходилось просить прощения, именно так.
Да. Спасибо тебе большое, было очень интересно.